แบบเป็นประธาน เป็นเลขา เป็นเจ้านาย เป็นอะไรอย่างเงี้ย ก็มี มันก็จะแบบแปลก ๆ อะ เออ <chuckles>
เออ ๆ ใช่ มันต้องเป็นคำที่แบบเหมือนผู้ใหญ่เลยนะที่คุยกัน อย่างนี้ใช่ไหม? อ่า
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ แล้ว ม ตอนนั้นเด็กอยู่มันก็ดูแปลก ๆ เนาะ แบบว่า แล้วใครเล่นที่แบบ ถึง ถึงบทบาทแต่คือคนนั้นดูแบบตลกมาก แบบ <laughs>
<laughs> <laughs> เขาก็ทำดีแหละแต่เราขำใช่เปล่า? <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ เขาก็ทำดีแล้วอะ แบบว่าพูด พูดดีแล้ว ใช่แต่มันเป็นขำ พอเวลาเห็นหน้าคนนี้แล้วพูดแบบนี้ บ ปกติคือแบบเขาไม่ได้พูดแบบนี้อะ <laughs>
แต่ว่ามันขำไง เออ อือ เพราะว่า เพราะเขาเป็นเพื่อนเรา ใช่ ใช่ ๆ อืม
จริง เออ พอแบบนึกถึงแบบ แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ ตอนอดีตเนาะในชั้นเรียนแบบมันก็อยากกลับไปเรียนอีกเนาะ แบบบรรยากาศแบบนั้นน่ะ แต่ตอนนี้มัน จริงอะ ตอนนี้มันก็คือแบบ <tsk> ย้อน ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วได้แต่นั่ง ดูรูปเนาะ เสียดายว่า สมัยนั้นไม่มีกล้องเนาะ
ก็สนุกดี <chuckles> <laughs> ไม ใช่ อูย ถ้ามีก็ อื้อฮือ ถ้า ถ้ารุ่นนี้นี่คือรูปเสียคือเสียเลยนะเวลาไปล้างเนี่ย <laughs> ถ้าถ่ายไม่ดี
อ๋อ ใช่ ๆ เออ จริง ๆ โอ้โฮ ถ้าเกิดแบบว่าขข เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบมีรูปถ่ายไว้ดูก็ ก็โอเคละ โอ้ วันนี้สนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่แบบว่ามาแชร์ประสบการณ์กัน ทำให้ได้แบบนึกย้อนเวลา เก่า ๆ ไปเลย <chuckles>
<chuckles> ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ ขอบคุณมากเช่นกันค่ะ สนุกด้วยนะวันนี้ เผื่อมีโอกาสคุยกันใหม่
ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดี

ใช่
พอคุณพูดถึง เออ เราก็นึกถึงอันหนึ่งที่ เออ วิชาภาษาอังกฤษ เหมือนกันเลย แต่ อันเนี้ยคือ อ่า จะเลิกเรียน แล้วก็ ถ้าเขาจะ อาจารย์เขาจะมีแบบ
อืม
อ่า ให้เราคิดคำศัพท์ที่ ให้เราคิดนะ <chuckles> ให้ทุกคน คิดว่า คำเนี้ย ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไร?
ค่ะ
แล้วถ้าเกิด ว่า ถ้าตอบไม่ได้ จะไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้น ต้องอยู่ที่นี่ต่อ <laughs> ก็ช่วยกัน ใหญ่เลย
อืม อ้าว เหรอ? อันนี้เป็นวิชา เรียนพิเศษหรือว่าใน ในวิชาเรียนอะคะ?
ใน ในชั้นเรียนน่ะค่ะ ในห้องเรียน ใช่ ก็สนุกดีนะ ทีนี้ ทีนี้คือแบบ เรา เขารู้แหละว่า เรายัง ไม่ ค่อยคุ้นกับคำศัพท์พวกนั้นหรอก แต่เขาอยากให้เราช่วยกันคิดช่วยกันแบบหา อะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ตอนนั้นในมืออาจจะมี Dictionary ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าบางคนอาจจะเหมือนกับ นึกอะไรได้ ก็ให้พูด ๆ ไปก่อนเผื่อมันถูก อะไรอย่างเงี้ย ช่วย ๆ กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ้าว เหรอ คะ? อ๋อ เออ แปลกดี ๆ เออ สนุกดี อืม อืม อ๋อ เออ จริง ๆ ๆ
ก็สนุก ดี พอ ตอบได้นี่ อื้อฮือ <chuckles> เฮ ได้ ได้ไปแล้ว อะไรอย่างงี้ <chuckles> ใช่ แล้วเพื่อน ๆ ก็ช่วยกัน <chuckles>
อืม ใช่ ๆ เวลาตอบได้มันสนุกเนาะ เออ อืม อ๋อ
งง งงกัน ด้วย ช่วยกันด้วยไป สนุกดี ค่ะ แล้วเราก็ แล้วคำพวกนั้นก็คือจำได้ จำได้เลยนะ <laughs>
อืม จริง ๆ เออ ใช่ ๆ ๆ
มันเหมือน กับ เออ มันต้อง แบบฝ่าฟันอะไร มาหลายอย่าง กว่าจะ กว่าจะตอบได้ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
จริงอะค่ะ แล้วเอาจริง ๆ ภาษาอังกฤษอะ เหมือนแบบว่า ถ้าเกิดแบบว่าใช้ทุกวัน หรือแบบว่าใช้ซ้ำ ๆ เหมือนแบบครูถามบ่อย ๆ อะ มัน มันก็จะจำได้เองโดยอัตโนมัติอะ เออ อย่างเหมือนของเราอะ ที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่แบบต้องแบบทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาแบบ Good Morning Good Afternoon อะไรอย่างเงี้ย เวลาถาม I'm how are you today? อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออ มันก็เลยแบบว่า ท คือพอ คือมันถามได้ทุกอุก มันถามทุกวันมันก็เลยจำได้จนถึงปัจจุบันนี้ แต่คำถามไหนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ถามอะ มันก็จะ จำ ไม่ได้เนาะ เออ
ค่ะ เหรอ อืม ใช่ ๆ
เป็นแบบว่าวัน วัน นี้เป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ใช่วันนี้เป็นยังไงบ้าง แบบว่า วันนี้ วันนี้คุณแบบคุณอยู่ที่ไหน คุณทำอะไรอยู่ อะไร อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถาม มัน บางทีมันก็ยังนึก นึกไม่ออกนะว่า เราจะพูดว่าอะไร แบบว่าอยู่ที่นี่ อยู่ที่ไหน ตรงไหน อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือ อืม อืม ใช่
จริง จริง แล้วปกติได้ไปเรียน พิเศษ บ้างไหมคะ?
<chuckles> อ่า ตอนที่ ช่วงที่ เรียน เนี่ย ไม่ค่อย
ค่ะ
อืม เรียกว่า อื้อฮือ มันน้อยมากเลยค่ะ น้อยมาก แต่ว่าคนอื่นไปนะ คนอื่น ไป เพียงแต่ว่า ตัวเราอะ ไม่ ไม่ค่อยได้ไปอะ แทบไม่ได้ไปเลย
อืม อ๋อ ค่ะ